أنتِ لمّا بتكوني مستعجلة، آآ إزاي بتجهّزي كده وجبة تكون بسيطة؟
بُص هاقول لك، يعني أنا لمّا باكون مستعجلة أوي، آآ ممكن مثلًا بيكون عندي كذا اختيار يعني ممكن أعمله. آآ ممكن مثلًا أعمل مكرونة بالصلصة، ممكن أعمل امم ملوخية، امم ممكن أعمل مثلًا أجيب لحمة آآ مثلًا يعني لحمة بوفتيك كده، وباقطّعها وباحط عليها شويّة مشروم.
امم. امم. امم. امم، طب خلّينا ناخدهم واحد واحد الأول. أنتِ قُلتِ لي الأول نعمل آآ نعمل مكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة دي قولي لي بتعمليها إزاي؟
آآ ماشي. آآ والله عادي، باسلق المكرونة، ويعني عشان أنا باحب المكرونة الاسباجيتي، فبافضل الاسباجيتي الصراحة. وكمان عشان باحسها كده سهلة ما أعرفش ليه، يعني هو شعور نفسي لأنه أنا باحس إن هي
هي هي هي هي هي بتفرق مكرونة اسباجيتي عن أي مكرونة تانية، والّا إيه مش كلّهم مكرونة؟
لأ خالص. آه طبعًا كلّهم مكرونة، بس هي الفكرة كلها
والّا و والَا هي بتفرق بين مثلًا كل نوع مكرونة، بيفرق في عمايل معيّنة؟
بُصّ، هاقول لك على حاجة هو أنت مثلًا عندك المكرونة اللي هي بتكون زي الفُرن اللي هي بتكون مدوَّرة، آآ، الأفضل إن أنت مثلًا تكون متقِّل فيها الصلصة، بحيث إن الصلصة تدخل جوَّه المكرونة ذات نفسها.
امم.
فبتحس إن أنت بقى لمَّا تاكل، تاكل مكروناية كده وهي فيها صلصة كتير، وبيكون برضه فيها تشقُّقات كده لو تاخد بالك يعني، التشقُقات دي الإسباجيتّي ما فيهاش بقى تشقُقات وما فيهاش، خُرم ولا فيها الحاجات دي، هي بتاخد الSauce وبس يعني يُفضَّل مع الإسباجيتّي إن هي الص الSauce يكون Sauce خفيف ما يكونش حاجة تقيلة د يعني، ما يكونش كثيف كده.
اهم. آه. طب والإسباجيتّي بقى؟ آمم، دي
آآ، فأنا باميل أكتر للإسباجيتّي يعني.
دي، دي لو أنتِ مثلًا هتعمليها الوجبة دي، اللي هي مكرونة بالصلصة ممكن تاخد منِّك وقت قد إيه مثلًا، تعمليها في قد إيه؟
امم، يعني قُل مثلًا، مثلًا maximum كده، ربع ساعة.
بس كده؟ ده يعني امم وقت مش وقت قُليّل جدًا، هتكوني خلّصتِ كل حاجة وإن أنتِ تبقي جاهزة على الأكل، يعني خلّصتِ وخلاص؟
آه بس أصل عندك مثلًا بُصّ، يعني خد بقى عندك 5 دقايق 6 دقايق المكرونة بتتسِلق فيهم، وفي نفس الوقت باحب أعمل الصلصة في نفس الوقت، بحيث إن أنا ما اخدش وقت يعني في العمايل في نفس الوقت ممكن أعمل الص
امم. آه، قصدِك إن أنتِ يعني قصدِك بتستخدمي الاتنين في نفس الوقت، بتعملي كذا حاجة في نفس الوقت، اللي هو ما بتستنيش لمَّا تخلَّصي تسلُقي المكرونة، وبعد كده تعملي الصلصلة، لأ بتشتغلي مع مع كذا حاجة في نفس الوقت يعني؟
بالضبط. آه، آه، لأ، ما أنا جعانة بقى، ما أنا عايزة أنجز <laughs> ومستعجلة كمان.
آه. آه، شكل شكلِك بتحبي المكرونة أوي، بتحبيها أوي؟
آه، الصراحة باحب المكرونة جدًا آه، يعني ب عادي بأي نوع بس يعني باحب الاسباجيتي أكتر حاجة. آآ، بس فباجهز الصلصة جنبها كده، الصلصة تتعمل تتسبك، هُب المكرونة على الصلصة، هُب يالّا ناكل بسرعة.
امم، ش آه، آه، دي دي كده أسرع وجبة ليكِ والّا في وجبة أسرع من كده ممكن تعمليها؟
والله بُص، هو أنا ساعات آآ، يعني ممكن الناس تستغربني إن أنا ممكن مثلًا باقول إن الملوخية بالنسبة لي سريعة، فإيه اللى هو إيه دة؟ آه، تخيل بقى آمم، إزاي؟ أنا باكون أصلًا مجهزة الملوخية عندي، باكون مثلًا خلاص جبتها خرّطتها وباشيلها في الفريزر.
الملوخية سريعة؟ خرّطتيها كده أنتِ أنتِ كده قصدِك على الملوخية الخضرا اللي هي ال صح، بتتكلمي على الملوخية الخضرا مش الملوخية الناشفة؟
فبتكون آه، ال أيوه. لأ، ما باح آه، الملوخية الخضرا مش الناشفة، ومش المجمدة اللي هي بتكون من بره، لأ، أنا باكون أنا اللي جايبة الملوخية ص صابحة عادي خالص.
بس إزاي؟ طب، إزاي إزاي إزاي إزاي بتقولي إنها سريعة وأنتِ بتقولي هاجيب الملوخية واخرّطها آآ، يعني هو تخريط الملوخية ده ما بياخدش وقت؟ والّا أنتِ بت والّا أنتِ ب والّا أنتِ بتخرّطيها إزاي؟
آه طبعًا، بياخد. ما أنا هاقول لك، لأ، عادي باخرّطها عادي عادي، بأي طريقة عادي، باخرّطها اللي هي ز زي ما ما هي معروفة، باحطها على آآ، آآ، حلة كبيرة كده وبافضل أخرّطها. آآ، أو ممكن تتعمل حتى في ال
اللي هو بالخ قص قصدِك قصدِك بتخرطيها بالمخرطة، م ما بتحطهاش في خلاط ما بتحطهاش في خلاط مثلًا والّا حاجة أو مفرمة أو كده.
بالمخرطة آآ، في ممكن حد بيعملها بالخلاط. يعني م الصراحة أنا ما باحبهاش في الخلاط، باحس إن إن طعمها بيتغير ما أعرفش ليه.
هي أصلًا بتفرق، اللي هو لو على المقارنة مثلًا ملوخية مخروطة أو في الخلاط؟ ده الطعم نفسه بيفرق؟
هو ممكن بس أنا أنا باحسها إن هي بتفرق في الطعم، يع أنا عن شخصي يعني، بس ممكن عادي الناس كلها بتع ممكن عشان تستسهل الوقت والمجهود، بس أنا آآ، هأ هاقول لك ليه إن هي بالنسبة لي سريعة، لأن أنا مثلًا أنا النهاردة خلاص خرّطت الملوخية وشِلتها، فباجي على مدار الأسبوع أنا باكون شايلة الملوخية د
إمم. قولي لي، ليه؟ إمم. آه، أنتِ قصدِك آه، أنت قصدِك إن أنتِ بتبقي <tsk> أنتِ بتعمليها سريعة بقى، اللي هو أنتِ عشان إن أنتِ أخدتيها ف عملتيها على كذا مرحلة مش مرحلة واحدة، عشان كده أنتِ بتقولي سريعة أنتِ يعني أنتِ لو عملتيها لأ، الم الملوخية لو عملتيها كلها في نفس الوقت، كده مش هتبقى سريعة، والّا إيه؟
أيوه، بالضبط. لأ، آه، لأ، هتاخد وقت طبعًا يعني ف لو في نفْس الوقت هتاخد وقت، لكن لو عملْتها زي ما أنا باقول لك كده إن أنا مثلًا خرّطت الملوخية النهاردة خلاص، وب باشيل أجزاء بقى منها كل كل جزء في كيس مثلًا ف فرضًا إن أنا مستعجلة، خلاص باطلّع الكيس على طول آآ، كيس شوربة.
إمم. بتشيليه بتحُطيه آآ، بتحطيه في تلاجة أو فريزر والّا كده والّا بتشيليه فالفريزر آه. طب، ط ط طب، طعمُه ما طعمها ما بيتغيّرش يعني مثلًا لو مكرونة إيش حاطّة في الفريزر وكده وطلّعتيها، بيتعمل بقى نفس الطَّعم لو أنتِ لسه مخرّطاها، وعاملاها في نفس الوقت؟
في الفريزر آه، لأ، لأ في الفريزر. امم. آآ، آه، بيكون نفس الطَّعم بقى لأن بيف كون فيه سر كده، أنا لما باحط ال ال المل الملوخي هاقول لك، لما باحط الملوخية على الشوربة باحط عليها رشّة بيكربونات الصوديوم.
قولي لي بقى، إيه السّر، قولي لي إيه السر؟ امم، بيعمِل إيه بقى فايدتُه؟
ال ال الرشّة دي بقى بت بتخلّي الت يعني هو لون الملوخية بيسوَد وهي جوا في الفريزر، لما باطلّعها وباحط عليها الرشّة دي بترجَّع لونها الأخضر تاني زي ما هي أكنها لسه معمولة حالًا.
امم. طب هو أنتِ كده ب كده بتقولي إنّها بيرجع لونها، لونها، الفكرة في في طعمها بيرجَّع نفس ال بيبقى نفس الريحة مثلًا، نفس الطعم أو الكلام دَوَّة، والَّا والَّا والَّا اللون ده هو اللي بيخلّيها طعمها وِحِش؟
والسن اهم. كل لا، لا، لا، طعمَها مش هيكون وِحِش ولا حاجة، طعمَها زي ما هو عادي، ما مافيهوش أي مشكلة، والتريكاية هنا بقى إن أنت لازم لمَّا تطلَّعها من الفريزر تحطَّها على طول في الشوربة.
إمم.
يعني ما تسيبهاش تفُّك، ما تنساهاش لأ، تِطلَّعها
وهي تحط تحطيها في الشوربة وهي متجمّدة؟
أها، تحطَّها والشوربه وهي متجمّده، وهي دي بقى هي دي ال هي دي الترِكَّة إن أنتَ تحطَّها زي ما هي، وتحط عليها رشَّة البيكربونات الصوديوم دي، و رشَّة حرفيًا يعني ما ما تكمِّلش حتّى رُبع معلقة. <chuckles>
إمم. إمم. طب أنتِ أنتِ، أنتِ كنتِ قلتِ إن أنتِ بتستخدمي الملوخيّة اللي هو أنتِ بتبقى خَرَطتيها وكده، مش الملوخيّة المجمّدة، طب أنتِ كده ما أنتِ نفس الكلام، أنتِ خرطّتي الملوخيّة وحطّيتيها وجمّدتيها، ممكن سبتيها بقى يوم يومين 3 أيّام أو كده، هتفرق ايه عن الملوخيّة المجمّدة اللي أنتِ بتشتريها؟ ما هي، هي.
اهم. الطعم م بيكون مُختلف الصراحة، أنا ما باحبِّش الملوخيّة المجمّدة عشان باحسِّها طعمَها كده مش <tsk> مش صابِح فعلًا، يعني فعلًا مش صابحة، لكن آآ، ريحة الملوخيّة الصابحة مُختلِفة تمامًا، تمامًا، طعمَها مُختلف تمامًا برضه، يعني م جايز أنا اللي باحِسّ بكده، بس الصراحة يعني كل الناس بتقول كده.
طب لي إي إي ليه هيفرق مثلًا الملوخيّة اللي هي بتبقى اللي هي ال المُغَلَّفة، أو اللي بتشتريها من مثلًا من أي سوبر ماركت وكده؟ قصدك مثلًا ممكن يكون عليها مواد حافظة والَّا حاجة والَّا
هو بالضبط، آه، أيوه طبعًا، بيكون عليها مواد حافظة، فأكيد ده بيغيَّر في طعمَها.
آه، ده بيغيّر طعمَها ما بيخليهاش زي الطازة.
آه طبعًا، آه، آه طبعًا، أي حاجة بيكون عليها مواد حافظة بيتغيّر في ال في الت تكوين ال ال ال الشيء ده، يعني مش هتكون زي الصابحة طبعًا، آه.
آه. امم، ماشي كمِّلي طيّب، أنتِ بعد ما بتحطّي مثلًا الملوخيّة في ال في الشوربة كده، طبعًا قُ قلتِ بتحطّيها وهي مجمدة، الكربوناتو، بتحطي إيه تاني معاها.
بالضبط. آآ باحُط طبعًا توم، باحُط
لأ، أصل أنا خلّيني أسألِك الأول الأول، أنتِ الشوربة دي بتفرق شوربة فراخ أو لحمة، والّا عادي الاتنين زي بعض؟
آه قٌل لي. آه لأ طبعًا، كل شوربة ليها طعم.
آآ ليه طعم، بتفرق في الملوخية.
يعني تفرق في الطعم، يعني برضه على حسب كل واحد بيحب إيه، يعني الم ال الفراخ شوربة الفراخ ليها طعم مختلف أكيد عن شوربة اللحمة، آآ بس عن مختلف عن شوربة الجمبري، مختلف عن شوربة الأرانب، كل شوربة ليها طعم، آآ بس بس أنا باميِل أكتر لشوربة اللحمة، ممكن عشان أنا باحب اللحوم أكتر من الفراخ، ف فباحب تتعمل بقي شوربة اللحمة، ولازم الشوربة تكون مغليه حلو أوي، محطوط فيها توم، كزبرة، وقرن فلفل حرّاق كده.
إمم. أيوه صح. إمم. توم توم توم مقطّعاه توم والّا توم باودر، والّّا والّّا توم توم مفروم؟
مفروم. آه توم مفروم، فريش برضه، كله فريش.
آه إمم، إمم.
و وكزبرة ناشفه، وقرن فلفل مثلًا، وباخلي الغ الشوربة بقى تغلي كده تغلي شوية، وبعد كده هاحُط علي طول الملوخية، مافيش هاقلّبها حرفيًا آآ غلوتين، شكرًا أنا هاكل.
اللي هو اللي هو دقيقة دقيقتين قصدِك، والّا غلوتين دي اللي هي ممكن تاخد بقي على حسب؟
أ لا أصل هي مش هتطوّل، لأن الملوخية كده كده ما ينفعش تفور، عشان ما تسقطش، عارف أنت الملوخية بتسقط يعني بتفصل، لأ آآ، لو سقطت هتلاقي الملوخية طلعت فوق، أو الشوربة sorry هي اللي فوق، والملوخية وقعت تحت، دي كده كده ملوخية باظت. <chuckles>
إمم. آه. آه ف أنتِ كده يعتبر تقريبًا، أنتِ بطريقتِك كده إن الملوخية كده أسرع من ال من المكرونة، صح والّا والّا كده المكرونة أسرع؟
لا لأ، هي الم المكرونة طبعًا أسرع حاجة، يعني بلا شك.
المكرونة أسرع حتى م حتى مع كده، يعني أنتِ الملوخية لو أنتِ حاطّاها في الت في الفريزر ومجمّداها، وهتطلع حطّاها في الشوربة على طول، برضه المكرونة أسرع منها؟
ما أنا ما ما هو آه، لأن أنا برضه الشوربة دي أولًا برضه هتاخد وقت في إن هي تغلي، ام لأ أنا شايفة إن المكرونة أسرع أسرع حاجة طبعًا، يعني فكرة إن أنا أطلّع المكرونة تتسلق، وأنا كمان باحبهاش سلق كامل يعني باخليها نص سلقة، ف وب وباكون في نفس الوقت مجهّزة الصلصة مثلًا أو حاجة، فب بت ما ب باخدش فيها فعلًا 10 دقايق، في أكلات تانية برضه
إمم. طب آآ دي د ده د دي هارجعنا لسؤال تاني خليه هاس هاسألِك على الأكلات التانية، بس ي ده لو الملوخية أنتِ المكرونة أنتِ كده أعتقد ممكن ت أو زي زي ما قُلتِ، أنتِ ممكن تعملي المكرونة وجبة سريعة وتاكليها لوحدها وخلاص، الملوخية آآ بتعمليها وتاكليها لوحدها وخلاص، والّا لازم تعملي معاها حاجة تانية، مثلًا تعملي رز، مثلًا تسخني عيش والّا إيه؟
اهم. أيوه كده. أنا لازم أسخّن العيش، أقمّر العيش مش أسخّنه <laughs> يعني أ
تقمّري إيه إيه الفرْق إيه الفرْق بين إنِّك تسخّني العيش أو تقمّريه؟
آآ أسخّن العيش؟ ممكن أسخّنه في الميكروويف عادي. لكن أقمّر العيش، إن أنا أحطُّه على النار وياخد كده طبَقة كده كرانشي كده سودا. <giggles>
إمم. بيبقى مقرمِش قصدِك.
يبقى مقرمش جدًا. وبقى تقميرة العيش بتخلّي الطعم في حِتّة تالتة <laughs> يعني تخلّي الأكل كده ريحته حلوة و بيفتَح النِّفس كده. إن أنا عايزة آكُل، عايزة آكُل. فلأ يعني، أقمّر أعيش.
إمم. إمم. ف فقص قصدك ده هياخد وقت بقى كده، تعملي العيش مع الملوخيّة أو كده، فهياخد يبقى وقت أب أبطأ شويّة من ال من المكرونة يعني.
بُص ممكن أقول لك مثلًا إن أنا هاخد فيها 20 دقيقة، أم مثلًا، تِلت ساعة.
إمم. إمم.
يعني كُلّها على بعضها كده تِلت ساعة.
ماشي، طيب قلتِ لي فيه أك أكلات تانية، في إيه تاني؟
بُص، ممكن بقى في أكلَة سريعة جدًا بالنسبة لي، وهي طبَق سلطة. ودي بتكُون يعني أكلَة سريعة وغنية في نفس الوقت. آآ طبق سلطة
السّلطة بس
آه، اتفضل.
سلطة بس، سلطة خضار بس والّا سلطة إيه؟
آه، سلطة خضار يعني مكوناتها عادي خيار، طماطم، آآ بصل، آآ فلفل أخضر، آآ كابوتشا أو خس، آآ جزر، كل ده
بس ه هي بس هي دي بتبقى وجبة آآ وجبة صحية مثلًا متكاملة والّا دي بتبقى وجبات للناس اللي هي ع عاملة دايت بس؟
لأ خالص، ما لهاش علاقة ولا بدايت ولا غيره، بالعكس، ده هي الموضوع د ده المفروض يكون أسلوب الحياة أساسًا يعني، عادي إن إحنا لازم يكون في خضار بيتاكل كل يوم. ده بالنسبة لي بقى وجبة متكاملة وكمان باحُط عليها مثلًا ممكن أحُط لو عندي مكسرات، أحُط شوية مكسرات، لو عندي آآ جبنة، قطع جبنة صغيرة، ممكن أحُط جبنة، أنا كده ممكن أكون دخَّلت بروتين، دخَّلت فيتامينات، دخَّلت حديد، دخَّلت أي دخَّلت كذا مكوِّن في طبق واحد، وبيكون يعني طبق غني كد ويشَّبع، يعني هو يشَّبع، وفي نفس الوقت مش مش بياخد وقت، هو تقطيع الحاجات بس مش أكتر.
امم. إمم. إمم، يعني أنتِ أن أنتِ كده ما عندكيش الحتة اللي هو اللي هو آآ أنتِ لازم تاكلي بروتين في كل وجبة علشان يبقى الوجبة فيها لأ، أنتِ ممكن قصدي كده وحاجة ن سلطة بس نبات أو حاجة نباتية بس أو كده والّا أنتِ أصلًا ه من النوع النباتي؟ بس أنتِ قُلتِ إن أنتِ بتت بتحبي شوربة اللحمة والكلام ده، فأكيد فأكيد فأكيد مش نباتية، ف آه، بس آآ عندِك بت بتحبي تنوعي قصدِك يعني، اللي هو مش شرط م مش شرط كل وجبة يكون فيها بروتين قصدِك؟
باحب اللحمة، <chuckles> أيوه، خالص. <chuckles> آه، باحب أنوَّع، بالضبط. ب أ مش لازم طبعًا بس يعني يُفَضَّل إن هو يكون فيها بروتين في كل وجبة عشان طاقة. بس قصدي في حالة إن يعني ما فيش إمكانية، عادي ممكن نكتَفي بطبق سلطة زي ما باقول لك، وحتى دي بيكون طبق في الأوقات المستعجلة. يعني أنا دلوقتي مستعجلة وعايزة آكُل أي حاجة تديني طاقة.
آه، لو عايزة تِنزلي قصدِك، عايزة تِنزلي وتِمشي.
آه، عايزة عايزة أنزل، مستعجلة، ما لحقتش آكُل، بتاع ممكن أعمل طبق السلطة ده ي يديني طاقة إن أنا أعرف أكمل حتى كام ساعة قدام أو أكمِّل بقية اليوم. وخصوصًا بقى زي ما باقول لك لو حطيت عليه مكونات زي مثلًا مكسرات أو جبنة، ما هو الجبنة فيها كالسيوم آآ، فيها لبن، كده ف فبيدّيني برضه طاقة وطبعًا الم-المكسرات بتدي طاقة فظيعة ف
أيوه. مكسرات زي إيه مثلًا؟
آآ، لو مثلًا في آآ، جوز هند آآ، جوز هند إيه، عين جَمل. آآ، عندك كاچو، لوز.
إمم.
يعني آآ، ف ممكن سوداني، بس السوداني يعني مش بارَشَّحه أوي في السلطة يعني بس ممكن.
ال ال آآ اهم، آآ، لأ دي لأ، الحاجات دي بتحطّيها كلها على السَلَطَة عل على الخُضَار اللي هو الطماطم والجَزَر وال والحاجات دي والَّا بتبقى جَنبُهُم بس كده؟
بس الحاجات دي حلوه. لأ، اللي موجود، يعني طبعًا مش كلهم بيكونوا موجودين بس يعني لو عندي مثلًا شوية عين جَمل أو ممكن أحُط شوية عين جَمل على السلطة. أحُط سمسم على السلطة. سمسم، اهم. برضه السمسم غني جدًا، مفيد جدًا، جدًا، وبيشبع جدًا.
إمم. سمسم. آه. أيوه، معاكِ حق. آآ، أنا اتبسط جدًا بصراحة بالكلام معاكِ، و وإن شاء الله نتكلّم مرة تانية.
ف وأنا كمان والله انبسط جدًا، أكيد إن شاء الله هنتقابل مرة تانية. متشكرة ليك أوي.
العفو.